Gibt es noch irgend ähm, irgendwelche Sachen, die du also, was du gerne wünschtest von Menschen, dass sie das nicht mehr tun?
Äh, jetzt gar nicht auf Spoiler bezogen oder wie?
Doch, auf Spoiler bezogen. <chuckles>
Ach so, okay. <chuckles> Ähm <tsk> puh. Also, i ich glaube, äh, was ich vorhin angesprochen hatte, dass Leute es lustig finden, ähm, wenn sie andere spoilern. Also, dass man man nimmt den Leuten ja wirklich damit so die Freude an an der ganzen Sache und das einfach nur zu tun, weil man's selber in dem Moment lustig findet, äh, finde ich doch eher fragwürdig.
Ja. Und wie stehst du dazu, einfach Sachen auf Social Media dazu zu posten, selbst wenn es einfach so aus Interesse ist?
Ja. <chuckles> Ah, das ist natürlich schwierig. Also, ich man man kann natürlich keinem was verbieten und, äh, die Leute, die freuen sich halt einfach ungemein auf diese Serie, auf die nächste Folge oder, äh, haben einfach Spaß daran. Da finde ich prinzipiell eigentlich nix falsch.
Hm, eins also, so nah daran liegt ja auch das Thema von so Leaks. Hast du schon mal damit so Erfahrungen gemacht?
Mhm. Ähm, ja doch. Also, ich ich kenne das eher aus der, ähm, Videospielbranche, dass Leute dann irgendwie aus so s äh, aus so Beta-Versionen den Code rausziehen und dann schon alles über das Spiel wissen. Ähm, versuche ich auch eher die Finger von zu lassen.
Okay. Ähm, und jetzt, äh, was hältst du so von Leuten, die, ähm die, also na, einige Leute stellen ja so Warnungen, bevor sie einen Text rausschicken, also, sagen: „Spoilerwarnung.“ Findest du, das sollte mehr etabliert werden?
Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, das das sind auf jeden Fall die die cooleren Leute unter den Se Serienschauern. Aber, äh, we we wenn das jeder machen würde, wäre natürlich perfekt. Oder auch muss ja gar nicht so 'n Text sein, kann ja auch einfach vor 'nem Video, wenn da einfach so 2 Sekunden 'n fette rote Schrift kommt: „Spoilerwarnung“, das würde ja schon reichen.
Ja, gut. Danke schön, dass du deine Erfahrungen mit, äh, mir geteilt hast.
Jo, kein Problem. Hat Spaß gemacht.